あの科学で最近知って驚いたことって何かありますか？
そうですね、最近だとやっぱり生成 AI がとても流行っているので、ここ、うーん、もうここ最近のすごい進歩がどんどん新しい技術が出てきて驚いています。
はい。 ああ。<chuckles> そうですよね。 うん、うん、うん。<laughs> なんか本当にびっくりするスピードで、あなんかできることが増えているというか
そうですよね。
うんうん。よく使われますか？
と はい、えっと、ま、仕事とかでもよく使いますし、プライベートの検索とかでも
うんうん。 <chuckles>
文章の方の生成 AI はよく使います。
ああ、わかります。私も結構、あ、書いたものを添削していただくことが多い、いってしていただくっていうのも変ですよね。<chuckles>
はい。 <chuckles> そう。まだそこの距離感とかが。<chuckles>
なんかさせているっていうのも違う気がするし
うんうんうん、よくわかります。
し <chuckles> なんかでも、なんか会話口調で返ってくるから
はい。
だからなんか、人に作業してもらってるわけじゃないんだけど、なんか。<chuckles>
うんうんうん、本当人格があるような気になってきますよね。
はい。 なんか、でも、なかった頃を思い出せないなっていうぐらい身近になってて
うん。 そうですよね、もう仕事する上でも、文章のチェックとか、それに掛けないと、ちょっと逆に心配になって、気が済まないみたいな。
<laughs> でも、結構メールでも、ちょっと、確認してしまう時があって。
はい。
何か、失礼じゃないかなとか、うんうん、たまにちょっと、変だなっていう日本語も勿論ありますけど。
そうですね。 うんうん。
でも
何をよく使われますか？
結構、うん、ChatGPT が一番使います。
うーん、そうですね、私も、ChatGPT が、一番多くて、文章だと、ChatGPT と、Gemini で、比較してとか、よく使ってるんですけど、大体、傾向が分かって来ると、もう、ChatGPT だけに掛けたり。
はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 後は、ま、でも、結構、情報を調べてもらう時は、もう1回、自分で確認しないと。<chuckles>
はい。 うーん、そうですよね、そういった信頼性とか
うんうん。
本当なのか、どうかの判断は、やっぱり人間が、しないといけないですからね。
はい、何か、それを、何かの、お陰で、ま、普段の生活、凄い便利になったなとは思いつつ。
うん。 うん。
でも、その進化が早くて不安だなって気持ちも少しあります。
確かに。 もうこれに頼りっきりになると、ほんとに、な
うん。 <laughs> そうですよね。 なんか、うん、他何かニュースとか見られます？
そうですね、ニュースももう今だと携帯やインターネットで出てくるニュースなので、昔みたいに新聞もとってなくて、テレビとかのニュースもつけていないので、あんまり、受動的ニュースっていうよりは、ま、自分で見て、ニュースを見てっていうような見方とか集め方になってきてるかなと思います。
うん、うん。 はい。 はい。 うん。 はい。うん。 うんうん。なんか分かる気もします。私もあんまりテレビを見ることがなくて。
うん。
新聞を今実家にいるので、家族がとっているため、ちらって見はするんですけど
はい。 はい。
なんか、でもニュースとか、あとはちょっと、え英語の勉強したりする時に、そういうど動画とか、CNN10とか。
うん。 うんうん。 はい、なるほど。
そういうので、結構なんか、すちょっと刺激をもらうみたいな。
うん。
でも、おん、お
そうですね、ニュースも、もう検索で YouTube 検索とかして、ま、関連動画で他のニュースを見たりっていうようなので、他の情報も仕入れていくようなのが多いですかね。
うん、なんか、結構科学のニュースでもワクワクするなっていう気はして。
うん。
なんか、その
うん。
こういうせ AI だけじゃなくてもその生物とか、あと、その宇宙の話とかも結構好きで。<chuckles>
はい。 うん。 えん、なるほど。
なんかロマンがあるなと思って。
そうですね。
うん。 なんか、科学の進歩、これからどう未来に影響するかとか、なんか、どう思います？<chuckles>
うーん、そうですね。もう我々の小さい頃と全然もう時代も違うし、情報も違っていて、今後の子どもたちは今の技術がもうネイティブで生まれてくる世代と、もう我々みたいに新しいものとして接する世代ともう全くこう感性とか感覚が違うんだろうなって思、ので。
はい。うんうん。 うんうん。 はい、うんうん。 うんうん。 うんうん。 確かに、そうですよね。なんうんうん。
もう、当たり前チャット GPT が当たり前にある環境で育つ子供達はどんな未来になるのかなとか。
うんうん。 <laughs> なんか、そばにすぐ聞ける相手がいるようなものじゃないですか。
そうですよね。うんうん。
うん、なんか、し調べてすらもそれに聞けばいいって、そのうちになるかもしれないし。
はい。
あ、なんか、かん考えるっていうことのどこに、あ変わるのかとか、アウトプットの仕方とか。
うんうん。 うん。 うん。
メモさうんうん。
そうですよね。もうそういううーん、前提から考えることも、我々の考えるって、例えば、ゼロイチで考える事が、これからの人の考えるは、あるものを、何を選択することを考える、そういう考えるっていうことの概念さえ変わってしまうのかなとかも思ってしまってね。うーん。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 <chuckles> そうですよね。なんか、結構、今、文章を書く時って、なかった頃って一から書くじゃないですか、言葉を。<chuckles> え、はい。書き直すのも、自分の中で整理したりしながら書き直すのが、なんかアイデア、ポンポンポンって、5つぐらい言ったら、それが文章で返ってくる。
はい。 うーん。そうですよね。 うーん。 うんうん。 そうですよね。今までみたいに、自分で作り出して作り出す考えるっていうよりも、アイディアだけ、種だけ入れて、もう、出てきたものを、こう、選んでいくようなプロセスに変わってきたなっていうのはうーん。
うん。 はい。 うんうん。 変わりそうですよね、すごい。 何か、しかも、その、アイデア出してってと、今度、100とかを、普通に、平気で上げて来る上げてくれるから <chuckles>
<chuckles> そうです、はい。
ででも、それを、どれが良いかって言うのは、何か、どう言う基準で選ぶのかとか、でも、アドバイスをもらいながらも、くアドバイスも来れそうだけど、決めるって事は、結局、自分でしなきゃ行けないのは、多分、変わらない。
うん。 うん、そうですよね。 うん。 はい。そうですよね。
プロセスが、何か、身に付けなきゃ行けない、その、か技術と言うか、思考とか、難しそう。<chuckles>
ううーん。 確かに、うーん。 それを決める側は、まだ、人間がする役割で、まだ、我々だと、今まで考えて来たベースがあるから
うんうん。
そう言った、AI の提案を、自分なりに判断して、決める事が、出来るのかなと思うんですけど、もう今後、アイディアも出してもらって、決めるプロセスも託して行くと
うん、うーん。 うん。 うん。
本当に、<chuckles> 人間が何を、考えて、何を、判断するのか、本当に、どんな未来になるのかなって言う気が
<laughs> <laughs> <chuckles> 何か、凄い不思議。上手く付き合って、行かなきゃいけない存在だと思うんですけど
うん。
何か、でも、その、この間、万博とかにも、行ったんですけど
あ、そうなんですね、ええええええ。
大阪に住んで居るので、で、凄い、未来の技術みたいな、展示もあって、何かそれが、結構インフラ的な所が、凄い、ま、豊かになるとかもあったりして、何か、そう言うとこに対して、ワクワクは感じつつ
はい。 はい。 うん。 はい。 うん。
なんかでも、それでも実現できることと実現できないことともあるのかなとか
確かに。
思いながら、あ、ワクワクはするな、でもそん中で1番人気のあるイタリアがイタリアが人気なんですけど
はい。 うん。
なんか人気のあるのがその、芸術イタリアから持ってきたその、彫刻だったり、その
おお、はい。うんうん。
絵だって思うと、なんか、あ、進歩ししてもそのなんだろう、した時そういう目新しい新しいものよりも、逆に そういう、なんか価値を見出すものっていうのが、なんか、今よりもっとその歴史的な作品であったりとかが、評価が高まるかもしれないなとか。ほ本物って何みたいな。
ふ、うんうん。 確かに。 うーん。 あ、AI でも最近の、もう画像系の生成系 AI だともう去年からすると、比べ物にならない進歩で、ほんとに
う、うん。 はい。
映像系とか画像系も進歩したなって思う反面、ほんとにそういう昔の
うん。 うん、うん。
ん、芸術って呼ばれるようなものの
うん、うん。 うん、うん。
それを作り出しまず最初に作り出したひのって、人が描いていて
うん。 うん。
なんかそこに、まあ芸術ってか勝ち負けじゃないから、ね、か優劣っていうのはまた違う評価なのかもしれないですけど。
うん、うん。 はい。
うん。 やっぱ、ま、に二極化というか、その、AI が作り出す物も、とても
うん。ん。 うん、うん。
凄い緻密で、精細な物になって来てる、と思うんですけど。はて、人間にしかかけない物、っていうのがやっぱり、どっかにあるんじゃないのかな、っていう。
うんうん。 うんうん。 何か、その力強さであったりとか、ほんとにそれこ細部なのか、ま、その作品が持つ背景自体も、あったりするとは思うんですけど。
うーん。 なるほど、そうですね。
何かそこに、意味付けされてみたいな。
うんうんうん、うーん。
それが、どういう時代に、どういう意図を持ってとか、どういう主義とか、主張だったり、何を、伝えたかったのか。
うーん。 うーん、なるほど。
何か、意志が込められてる物も、絵画とかだったらとか、写真。
そうですよね。
うんうん、か、そういった、何か、作品その物もだけど、作品を通じて、みたいな、ってところ、何か、ちゃんと、だい大事、それは大事にされた未来であって欲しいなと。<laughs>
うーん。 確かに。やっぱりそこの人間が作るもののストーリー、それの背景だったりとか、そこに
うん、ふん。うん、ふん。
込める
うん、ふん。
気持ち、それがそれまでになり 成り立つまでの背景、歴史含めた
うん、ふん。
制作のストーリーっていうところはやっぱり、書いた人にしか
うんうん。
あいゆ、ん、その文脈としてのアートっていうところはあるのかなっていう気もしますね。
うん、ふん。 なんか、そういったところがす、本当に大事。なんかより便利で、より豊かになっていく中での <chuckles>
うん。 うーん。
なんか本質さというか。なんか街の開発でも、どこでも同じ場所になったら嫌だなとは思くて。なんかその場所らしさとか
はい。 そうですよね。うーん。
なんかそういうものを引き出すために、科学とかそういった技術？がなんかうまく発展していくと良いな、みたいな
ふーん。 そうですね、本当に科学とか技術が発展して、それのコピーばっかり、出来ても、お面白くなくて、きちっと今までの
うん。 うん。 <chuckles>
都市の面白さとか独自性を、うまく生かすような、科学の技術でうまくそれをサポートして
うんうん。 うんうん。
くれるような風に技術が生かされると、すご、ワクワクしますよね。
う、うん、なんか、その、怖いよりもワクワクする、になるようになんか発展してってほしいなってすごい願っちゃいますよね。
そうですね。うーん。
もうなんか、100年後とか、うん、見え分からないだろうけど。<chuckles>
はい。
うーん。なんか、ん、でも100年前の人と、こう、どんなことを考えこんな未来を想像してたんだろうかとかも思っちゃいますね。<chuckles>
確かに。もう想像もできてない未来に来てるのかもしれない。我々が小さい頃からしても、こんな AI があるなんて想像もしてなかったところもあるので、100年前の人からしたらどれほどの、 なのかなっていう。
<laughs> <laughs> 本当になんかだって、携帯も生きてる間で生まれて、なって、それがスマホになって、で、パソコンも持ち歩ける、すごい軽くなってきたし。
うーん。 そうですよね。
うーん。 なんま、でも日々、なんか逆にちょっと、ストレスを感じるところ、距離感が近くなっちゃったりとかあるかもしれないけど、まだなんか利便性は得てるのかなとは思いつつ、きょ享受してます。<chuckles>
うーん。 そうですね、うん。うーん。<chuckles> ま、これが、明るい未来に、ワクワクする未来につながる <chuckles> ように、うまく付き合っていきたいですよね。
<laughs> そうですね、結構あたしは前向きな方なので、悲観的じゃなく、なんか、いいところを見るようにしてなんか、科学ニュース聞いたりとか、ちょっと向き合っていきたいなって今日話してて思いました。<chuckles>
はい。いや素晴らしい。うーん。 はい。 素晴らしいと思いま
<laughs>
<chuckles>
うん。ね、ありがとうございました。
あ、ありがとうございました。